Mm. Sa'kin ano, naku, napakadami, napakadaming karanasan, napakadaming mali, may mga tama. Pero kasi depende 'yon sa tao, eh, kung ano 'yong mapapansin mo talaga. Ako kasi medyo napapansin ko 'yong mali, pero sa pagtagal, ah, iniaano ko na lang ito bilang isang aral. Kumbaga ako kasi siyempre no'ng bata mayro'n akong napagdaanan na hindi masyadong ano, ah, kumbaga hindi natin kagustuhan. Tapos siyempre no'ng nagkatrabaho gusto mong 'yong tinatawag na healing inner child, ganiyan, 'di ba? So, 'yong mga kabataan mong 'di mo nabibili, binili mo ngayon no'ng ano. Tapos naging masaya naman ako kasi 'yong mga panahong 'yon, mga oo, magastos, pero nakasama ko aking pamilya. Kumbaga na-enjoy namin. Tapos ngayon, dahil may may kaniya-kaniya nang trabaho, may kaniya-kaniyang buhay, so hindi na masyadong nagagawa 'yong mga gano'n. So, parang no'ng una sabi ko, "Ano ba 'yan, dami-daming gastos." Pero no'ng na ano, na napag-alaman ko na gano'n pala, so tama lang din naman. Kaso ngayon dahil iba na sitwasyon, ah, siyempre aakma tayo. Kumbaga, ang dami ko nang naranasan, eh, ano pa ba 'yong ano? Maaaring mayro'n pa din na ano, 'yong lifestyle kasi natin, eh, depende sa kung ano 'yong kinikita natin, kung ano 'yong mayro'n tayo ngayon. So, ngayon kumbaga iaangkop mo lang, <chuckles> siyempre naninibago din kasi mukhang kailangan kong bumalik sa dating ano, lifestyle. So, 'pagka gano'n, siyempre nagdudulot siya ng stress, unti-unti kang, um, nag-a-adjust. Tapos gumagawa ka ng paraan para mabalik 'yong dati mo, ayan. So, marami ulit salamat.
Oo nga, sa 'yo ba? Oo, tama, tama. Maganda. Tama, tama. Mm. Mm, tama, tama, 'yon nga, 'yon nga. Oo nga. Tama, tama. Tama, tama. Oo nga 'no. Hmm. Oo nga, eh. Galing 'no. Tama, tama. Oo nga, eh, 'di ba? Tama, tama. Maraming salamat ulit rin sa mga ibinagi mong punto. Hanggang sa muli at paalam.
Sige, hanggang sa muli, paalam.